Ừm, ô kê nha, mình hiểu rồi. Vậy thì mình đã hiểu sơ sơ về cái tình huống của bạn rồi nên là sau đây á thì mình cũng có những cái lời khuyên cho bạn. Trước hết á, thì cái việc mà bạn luôn luôn so sánh bản thân của mình với người khác chủ yếu là nó sẽ nằm vào cái cái tinh thần của bạn, có nghĩa là cái suy nghĩ của tự bạn thân bạn thôi, nên là bây giờ mình mong là bạn có thể làm công tác tư tưởng cho bản thân của mình trước. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ bạn mới phải nhận ra được là mình cũng giỏi. Có nghĩa là người ta cũng giỏi đó, nhưng mà không có nghĩa là mình dở đâu, người ta giỏi về khía cạnh khác thì mình sẽ giỏi về khía cạnh khác. Người ta, ừm, người ta dễ thành công thì không có nghĩa là mình sẽ không không thành mình sẽ không bao giờ thành công. Mà cái việc thành công của mỗi người nó sẽ xuất phát từ rất là nhiều cái yếu tố ví dụ như là cái cơ hội nó tới nè, rồi xong rồi, gọi là, có rất là nhiều cái yếu tố hình thành nữa, cũng như là bạn cũng không thể biết được là đằng sau những cái thành công đó thì họ đã phải trải qua những cái gì. Nên là, kiểu là, mình cũng không thể nào mà mình chỉ so sánh bản thân của mình với những cái yếu tố giống như vậy thôi. Nên là mình mong là bạn có thể suy nghĩ nhẹ nhàng một xíu, suy nghĩ cho tốt hơn cho bản thân của mình một xíu, có nghĩa là "Mình cũng giỏi mà, mình cũng đang cố gắng để phát triển bản thân của mình mà, và bây giờ mình cũng sẽ đạt được những cái thành tích trong cuộc sống của mình thôi, chỉ là không có giống với người ta thôi, nhưng mà ít ra là mình cũng sẽ thành công thôi." Thì mình mong là bạn có thể làm công tác tư tưởng giống như vậy, thì bạn thấy cái cách này có ô kê hông vậy?
Vậy hả? Cũng đúng ha. Ra là vậy. Ừm, mình thấy cũng hợp lý ha, có nghĩa là ở đây không phải là người ta cao lên là mình phải đi xuống, đúng không bạn? Nó hông phải là một chiều hướng như vậy mà thành ra có nghĩa là sẽ có thể là ở hai cái lĩnh vực khác nhau chẳng hạn, kiểu kiểu như thế. Công nhận Tiên nói ra mình thấy là, ờ, mình đang đặt 2 thứ trên 1 cái cán cân nó không có hợp lý một tí nào trơn á.
Ừm, thì đó nên là, kiểu, mình mong là bạn có thể cảm thấy là mình chỉ bạn mình mong là, ừm, kế bên nữa thì mình mong là bạn có thể tập trung về cái quá trình phát triển và trưởng thành của bản thân của mình. Tại vì đúng như nãy giờ mình có nói á, thì á, cái việc mà một cái quá trình trưởng thành của mỗi người nó sẽ có những cái điều rất là khác nhau, nên là mình mong là bạn có thể tập trung vào bản thân của mình để có thể, gọi là, phát triển bản thân của mình trước thay vì cái việc là mình cứ phải so sánh và mình coi người ta như là những cái động lực. Về đúng á, thì có nhiều người người ta cảm thấy là, ừm, cái việc mà thấy được thành công của người khác thì sẽ kh khiến cho mình có nhiều cái động lực nhưng mà đồng thời thì mình khi mà mình không thành công được như họ thì mình cũng sẽ cảm thấy rất là buồn, nên là mình mong là bạn chỉ có thể tập trung vào cái quá trình của bạn thôi. Đồng thời á, thì hồi nãy bạn có nói với mình á là bạn cũng đã cố gắng để m để xóa cái mạng xã hội rồi để mình không có tiếp xúc với những cái nguồn giống như vậy nữa. Nhưng mà á mình thấy là dạo này trên mạng xã hội nó sẽ có một cái chức năng, có nghĩa là bây giờ bạn coi cái gì nhiều thì nó sẽ đề xuất cái đó nhiều hơn. Thì bây giờ mình sẽ mong là bạn có thể tự tìm kiếm những cái nguồn, những cái thông tin nó tích cực hơn một xíu, có nghĩa là những cái thông tin khác đi, để có thể, gọi là, những cái thông tin mà về người ta thành công rồi xong rồi người ta ngày kia các thứ á, thì nó sẽ được giảm dần, giảm dần trên cái mạng xã hội của bạn, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn là tránh nhìn thấy những cái thông tin đó, thì nó cũng sẽ giúp cho bạn là giảm được cái việc là bạn sẽ so sánh bản thân của mình với người khác nhiều hơn nữa.
Chà.